Yatmadan önce, böyle, eee, kafamda hep bir şeyler dönüyor, hani, derler ya, "40 tane tilki dolanıyor." diye. Son yıllarda gerçekten öyle bir durumum var. Hele uykum yoksa, eee, böyle, yatağa geçtiysem gerçekten, böyle, saatlerce düşünceler içindeyim. Aslında ben, böyle, çocukluktan beri öyleydim. Yattığımda hep, böyle, hayaller kurardım, işte, geleceğe dair ne yapacağım, ne edeceğim diye. Şimdi de biraz daha, böyle, nasıl derler, işte, böyle, hayalden hayale, işte, yap gün içinde yaptıklarımın özeti dönüyor kafamda, yarın yapacaklarım, ilerideki planlarım falan derken böyle bir karman çorman <chuckles> zihin karışıklığı içinde uyumaya çalışıyorum ya da tamamen uykuya o şekilde dalıyorum. Eee, biraz, böyle, bunları da sakinleştirmek istiyorum ben, yani, yatağa geçtiğimde belki 1-2 konu düşünüp uyumak ya da belki hiç düşünmeden direkt olarak uykuya dalmak istiyorum. Hani, bu uyumadan önce zihnimi nasıl sakinleştirebilirim? Nasıl bir boş zihinle yatağa geçebilirim? Senden de tavsiyeler alacaktım.
Evet. Tabii m Anlıyorum. Eee, tabii ki, yani, bu konuda sana yardımcı olmayı, eee, çok isterim. Eee, ama öncelikle bu konuyu, eee, istersen birazcık daha, eee, detaylı bir şekilde anlayalım. Eee, yani, şu anda yaşamış olduğun durum, eee, aslında bir problemden ziyade, aslında, bir alışkanlık olabilir. Eee, çünkü, eee, insanların büyük bir bölümü yatmadan önce, eee, bazen ara ara, eee, bu tarz, eee, düşüncelere, eee, dalma, hayaller kurma, eee, gibi gibi aslında eylemler gerçekleştirebiliyor. Peki, bu durum, eee, sende ne kadar sıklıkla gerçekleşiyor, ne kadar, eee, acaba du eee, ne kadar süredir acaba bu durum devam ediyor?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Yani, aslında, genel olarak böyle bir i bir iki yıldır var. Eee, ööö, y yani, her gün oluyor diyebilirim, her gece yatağa geçtiğimde, eee, bu düşünceler, eee, kafamın içinde dolanıyor. Kimi zaman çok fazla oluyor kimi zaman hiç olmuyor, eee, ama genel olarak her gün var diyebilirim.
Anladım. Yani, evet, eee, ş yani, 2 sene aslında çok ciddi bir süre, eee, ve aslında burada, eee, durumun dozajı da çok önemli. Peki bu, eee, şey, eee, düşüncelere dalma, hayaller kurma gibi eylemlerin, eee, ne kadar, ııı, sürüyor? Ve, eee, burada sen, eee, kendine hangi duygular hissediyorsun? Yani, bu bir e endişe hâli mi oluyor yoksa mutluluk mu oluyor? Eee, nasıl hissediyorsun kendini?
Imm. Eee, aslında endişe çok nadir oluyor çünkü, böyle, eee, hani, stresli, endişeli bir günüm olduysa ya da, eee, planladığım bir ileriki günlerde endişe yaratacak bir olay varsa evet endişe oluyor ama nadir oluyor. Genelde benim, böyle, işte, gün içinde yapma gibi, yaptığım şeyler gibi özetleme, eee, tarzında biraz da işle alakalı, böyle, bu sıralar özellikle son 1-2 yıldır, eee, iş biraz stresli olmaya başladı ve, böyle, bazı yönetim tarzını pek beğenmemeye başladım artık. Eee, hani, orada biraz, eee, düşüncelerim kafamda, eee, dolanıyor. Onun dışında, böyle, mutlu olduğum zamanda da düşünüyorum, yani, bugün, işte, şunu iyi ki yapmışım, işte, şu çok güzeldi falan. Hani, böyle, aslında zihnim hep dolu ama, eee, o doluluk, hani, iyi yönde de var, bazen endişe de var, bazen kaygı da var. Eee, yani, ama genel tabloya bakarsam genel olarak, böyle, eee, mutlu diyebilirim. Yani, mutlu tam demeyeyim ama belki de, böyle, eee, daha çok, işte, eee, hani, günlük yaşantının özeti gibi. Öyle bir şey düşünebilirsin.
Anladım. Evet. Evet. Doğru. Evet. Ya, aslında bu biraz da şeye benziyor, yani, eee, bazı insanlar, eee, günlük tutarlar ve, eee, işte, o günün bir özeti, bir şeyi tabii ki, gün içerisinde bazen, eee, mutlu anlar da olabiliyor, endişeli anlamlar da oluyor, stresli anlar da olabiliyor. Eee, aslında bunu bir, eee, özet hâline getirip, eee, kafanın içerisinde, zihninin içerisinde bunu, eee, özet hâline getiriyorsun ve, eee, bunun üzerine de düşüncelerle aslında, eee, boğuluyorsun. Eee, ama tabii, yani, bu, eee, güzel bir, eee, şey ama, eee, belli bir noktadan sonra belki sende, eee, yorgunluk yaratabilir. Çünkü uykunu da, eee, bozabileceği için, eee, aslında bu durum belki işine de yansıyabilir. Peki böyle durumlar yaşıyor musun ve şu anki düşüncen, eee, yani, bunu tamamen bitirmek üzerine mi yoksa daha böyle bunu kısaltayım, işte, normalde ıs örnek veriyorum 1 saat sürüyorsa bunu 5 dakikada kapatayım ve, eee, uy bir an önce uykuma dalayım ih ih hissi mi var?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Eee, yani aslında, eee, bir an önce uykuma dalmak istiyorum açıkçası. Eee, onun için de zaten şey yapıyorum, yani, bu düşüncelerle kafamı çok, ııı, harcamamak için yattığımda, böyle son yıllarda geç yatıyorum. Çünkü geç yatma sebebim de, işte, eee, bir an önce, böyle hani, ya uykuya dalayım; geç yatınca işte uykusuzluktan artık son noktaya gelmişim, öyle yatağa geçiyorum. O yüzden de yattığım gibi, aslında böyle, eee, 1-2 dakika içinde uyuyabiliyorum, ama, eee, diyelim ki 11.30'da yattım, asla uyuyamam. Çünkü hep yıllardır da geç yatan bir insan oldum artık. İşte, 11.00'de, 11.30'da yatsam ben, eminim 1 saat boyunca, eee, böyle düşünceler içinde, eee, kalabiliyorum. Bazen, böyle, eşim diyor, "erken yat" hani, yatıyorum, işte, eee, yani, dön sağa, dön sola, eee, yani geçmiş anılarımı bile düşünürken o hallere geliyorum. Ya, bundan 10 yıl öncesini falan düşünmeye başladığım, eee, durumlarda buluyorum kendimi. Eee, yani bu düşünceler aslında böyle şey değil, yani, nasıl diyeyim, sanki zihin pratiği gibi oluyor biraz böyle ya da, eee, geçmişteki belki bir davranışımdan ders çıkarabiliyorum o düşünceler içinde falan. Yani, böyle genel olarak bir şey oluyor, eee, toparlama gibi bir süreç oluyor. Eee, ama bu kadar da çok düşünce olduğu için rahatsız ediyor beni. Yani, eee, iyi anlamda ya da kötü anlamda hiç fark etmiyor. O kadar düşünce içinde olmak uykuya dalmamı etkilediği için biraz rahatsız etmeye başladı.
Doğru. Anladım. Anladım. Tabii. Ya evet, aslında, eee, insan beyni gerçekten, eee, çok mükemmel bir, iii, organ, eee, ve yani, iii, aslında uyku durumunda da, eee, gerçekleşen şeyler, bu senin yaşamış olduğun şeylere benzer şeyler. Çünkü genelde insan beyni şunu yapar, işte gün içerisinde yaşamış olduğun şeyler, öğrenmiş olduğun şeyler, anıların, eee, aslında bunlara, evet, bir not alır, ama, eee, bunların bir muhakemesini, eee, aslında, eee, uykuya geçtiğin zaman, işte, eee, yani tam bir belleğe yazma moduna girer, dinlenme moduna girer. Ama orada, eee, yine bu tarz aktiviteler, yani, senin de bu, eee, düşünce modundaki gibi bir aktiviteler gerçekleşebilir. Belki, iii, bunu bir alışkanlık haline getirmiş olabilirsin kendine ve, eee, çünkü, yani, bu tarz alışkanlıklardan vazgeçmek, eee, bundan ayrılmak bazen zorlayıcı olabilir, ki, iii, yani senin erken yatma denemelerinde de, eee, buna benzer şeyler olmuş ve sen aslında, eee, kendince bir çözüm bulmuşsun, yani o, eee, yorgunluk seviyesini hissedene kadar, eee, aslında, eee, uykuyu, eee, şey yapma. İii, belki bu noktada, iii, yeni bir şeyler deneyebilirsin, yeni yöntemler deneyebilirsin. Eee, bununla alakalı, iii, daha önce hiç, ııı, sa kendini sakinleştirme yöntemi denedin mi? Örnek veriyorum, belki bir, eee, nefes alma egzersizleri olabilir, eee, belki vücudu, ııı, gevşetebilecek egzersizler olabilir. Hiç böyle bir şey yapmayı denedin mi?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hıı. Eee, uyumadan önce hiç denemedim gerçekten. Yani, dediğim gibi hep böyle son saniyeye kadar bekliyorum ki yatağa geçeyim. O da genelde, o son saniyede de hep bir ekran başındayım. Eee, bilgisayar olabilir, ne bileyim, PlayStation falan oynuyorum. Eee, onun dışında, evet, ritüel oluştursam çok güzel olur. Güzel bir tavsiye bu. Eee, eşimin 1 pilates mat'ı var mesela, onun üzerinde biraz böyle, eee, pilates yapsam, açma-germe hareketleri, nefes egzersizleri kesinlikle işe yarayacak. İşte bunun da, ııı, rutinini oluşturmam lazım. Eee, aklımda olan bir şeydi ama hiç denemedim. Eee, senin de bu tavsiyenin onayını alınca, eee, bir şekilde hayatıma sokmam gerekiyor bunu. Eee, çünkü gerçekten zihnimin buna ihtiyacı var gibi hissediyorum.
Anladım. Güzel. Doğru. Ya, en azından bunu deneyebilirsin. Yani, tabii ki, ııı, kesinlikle faydalı olacak, olmayacak diye bir, eee, kaide yok, çünkü her insanda farklı işliyor olabilir bu durumlar ve, eee, tabii ki 1-2, yani 1 denemede, eee, anlaşılacak bir şey değil. En azından bunu bir süre denemeye çalışırsan orada vücudunun tepki, eee, vereceği tepkiler de çok önemli ve, eee, kendini de burada çok iyi gözlemleyebilirsin. Yani, hangi konuya, eee, vücudun nasıl tepki veriyor, eee, hangi konularda, eee, senin uyku modun, eee, kendine geliyor, eee, bunu kendinde, eee, bulabilirsin. Tabii bunun yanında deneyebileceğin çok daha, eee, farklı şeylerin yanında ben şeyi de sormak istiyorum; şu anda, eee, bulunduğun yatak odan, eee, ortamın nasıl? Eee, uykuya geçeceğin zaman, eee, gürültüsüz bir ortamda mısın? Eee, yeterince karanlık mı? Eee, nasıl acaba?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Eee, yani, aslında yeterince karanlık, eee, gürültüsüz de, eee, sadece, işte, biraz şey var, yani, eee, yatak odamın, hani, bazı, eee, büyük bir yatak odası düşün ve bir köşesinde ben, eee, kişisel bilgisayarıma, masaüstü bilgisayarım için bir alan oluşturdum falan. Hani, o birazcık, eee, uykuda işte, hani, yatağa geçmeyi zorlaştırabiliyor. Yani, tamamen, eee, böyle, eee, dijitallikten uzak bir yatak odası değil. Eee, belki onun etkisi olabilir, bilmiyorum, eee, o yüzden. Ama, eee, onu da aslında, eee, hani, işim dışında kullandığım zamanlarda kullanıyorum o bilgisayarı. Eee, onun dışında başka laptop'ta, başka odada duruyorum. Eee, onun etkisi büyük ihtimalle var ya da yok, tam bilmiyorum ama karanlık ve, eee, sessiz bir ortam. Eee, bir de çok ben sıcak ortamı severim, böyle, eee, gerçekten kaloriferleri hep açıyorum, çok sıcak oluyor ev. Eee, ama sıcakta da uyuması zor olabiliyor ama soğuğu da sevmiyorum, o yüzden hep, eee, <giggles> şey yapıyorum sıcak ortam arıyorum ama herhâlde onu da düzeltmem lazım. Yani, en azından uyumadan önce, böyle, biraz daha mı böyle dereceyi düşürsem, ne yapsam? Tam da karar veremedim.
Anladım. Olabilir. Çok güzel. Anladım. Tabii ki. Ya, evet aslında burada, eee, gayet faydalı olabilir bu. Çünkü, eee, uygun şartlar, ya, bir insanın, eee, rahat bir şekilde uyuyabilmesi için uy uygun şartların oluşturulması lazım, eee, ki burada işte ışık, gürültü, eee, dijital, eee, kullanılan cihazlar, sıcaklık ya, bunlar kesinlikle et etkiliyor ve genelde insanlar, eee, daha serin, eee, ve soğuk ortamlarda aslında, e, tabii ki de burada bir eksi dereceden bahsetmiyorum ama en azından bir, eee, 16-17 derecelik bir, eee, sıcaklıktan, eee, kısmında oluşursa, eee, daha rahat olabilir. Tabii ki çok soğukta, eee, yani kaloriferi komple kapatmanı kesinlikle önermiyorum ama en azından burada birazcık dereceyi düşürme, eee, yani, uykunun kalitesine de ve hızlı uykuya geçme konusunda da yardımcı olabilir. Sence bunu denemeye başlamak ister misin?
Hı hı. Evet. Hıh. Evet. Eee, çok isterim gerçekten. Çünkü bunun da zamanı geldiğini düşünüyorum, Eee, çünkü, böyle, 25 derece falan yapıyorum yatak odasını, eee, böyle, 19-20'lere çeksem, belki 21 biraz daha iyi olacak. Çünkü bazen, eee, denemiştim, eee, eşim çok kızıyor, çok sıcak olduğu için, böyle, e, biraz odayı soğuttuğumuzda falan benim de aslında kaliteli uyku çektiğimi hissettim. Eee, yani, ben, dediğin gibi bir uyku öncesi bir ritüel oluşturayım biraz esneme, germe hareketleri, dinlenme hareketleri. Bir de ısıyı da düşürdüm mü herhâlde bu, eee, uykuya geçiş sürecini de hızlandırırım. O zihnimdeki, eee, çok fazla düşünceden de belki arınmış olurum. Vermiş olduğun tavsiyeler de güzeldi gerçekten, iyi planlamamı, eee, sağladı. Çok teşekkür ederim.
Evet. Doğru. Eee, rica ederim. Umarım, eee, senin için çok faydalı olur ve uyku problemini en kısa sürede çözmüş olursun.
Umarım, görüşürüz.
Görüşmek üzere.